<clears throat> Ähm, in der letzten Zeit habe ich versucht, mir 'ne kreative Routine aufzubauen, ähm, und mir ist dann irgendwie, ähm, ja total, äh, mir aufgefallen, dass ich ähm, dass keine Inspiration kommt. Ich bin nicht kreativ und, ja, auch gar nicht so motivierend. Also, bei mir, ja, ich versuche dann wirklich so alles, ne, also, Augen ich mach die Augen zu, versuche irgendwie, dass Ideen irgendwoher kommen und manchmal versuche ich dann auch einfach so, loszuschreiben, hm, aber irgendwie ist das alles, ähm, ja, weiß, also, das ist so wie 'n weißes Papier in meinem Kopf und, ähm, ja, ich sitze dann hier vor dem Computer und habe gar keine Inspiration, also, es passiert wirklich nichts. Und ich ja.
Mhm. Mhm. Also, hast du praktisch so 'n Writer's Block?
Ja, so ungefähr, also, du musst dir ja vorstellen, ich, ähm, fange hier gerade erst damit an, weißt du, ich weiß gar nicht, ob dann so dieser Writer's Block so früh kommt oder, ähm, ja, ob ob ich irgendwas machen muss, damit ich inspiriert werde, weißt du, oder irgendwie Ideen bekomme.
Mhm, jetzt erzähl mir doch mal etwas, äh, mehr zu der, äh, kreativen Tätigkeit oder kreativen Routine, die du dir aufbauen willst. Äh, was machst du denn da genau?
Äh, also, ich Ähm, ich, ähm, ich schreibe Drehbücher, also, momentan ähm, ja ja, meine Idee war dann so, dass ich langsam anfange und, ähm, ja, so Kurzfilme schreibe. Weißt du auch gar nicht so lang, vielleicht 5 oder 10 Seiten.
Aha, super. Mhm. Okay.
Und ich, äh, wie gesagt, ich war total motiviert. Ich habe mir hier Software gekauft, ne, also, das hat dann auch so, also, eine amerikanische Software, das kostet so 200 $, ähm, habe hier alles vorbereitet, weißt du, perfekte Konditionen.
Mhm.
Ähm, ja, ge äh, gestellt, ne. Also, hier ist dann alles so voll gemütlich, äh, ich setze mich dann hin und wie gesagt, dann passiert nichts.
Dann passiert nichts, okay. Verstehe. Ist es denn das erste Mal, dass du machst, oder hast du schon vorher mal äh, früher mal Drehbücher geschrieben oder, ähm, irgendso äh, was Ähnliches, Kreatives schreiben?
Ja, also, so mit Drehbuch, das ist halt relativ neu. Ich habe immer, ähm also Drehbuch ist ja dann auch so, dass es dann mehr also technisch, ne, musste so visuell schreiben und kürzer und man darf nicht so viel beschreiben wie in 'nem Buch zum Beispiel. Und davor habe ich dann einfach immer so Kurzgeschichten geschrieben. Also, das war dann so freestyle-mäßig in dem in dem Sinne.
Mhm. Mhm. Okay, also du hast schon Erfahrung, ähm, damit, ne? Ähm, aber was mich mal interessieren würde. Bist du denn, äh siehst du dich also ich glaube, ähm, es gibt so 2, ähm, Arten von kreativen Menschen. Es gibt so also einmal gibt's die da strömt's einfach nur so aus denen raus, ne? Ähm, und dann gibt's so Menschen, die sind so in der Mitte, die müssen dich manchmal 'n bisschen da kommt's halt manchmal und kommt's manchmal nicht und die müssen sich vielleicht 'n bisschen Mühe geben. Ähm, und dann gibt's halt so die technischen ähm, ja, ähm, technischen Leute, die praktisch, äh, überhaupt keine kreative Ader, ähm, haben. Ähm, so auf dem Spek Spektrum, wo würdest du dich denn da einordnen?
Ja, also, momentan würde ich sagen, ähm, dass ich so technisch bin und gar nicht kreativ. Also, so sieht das momentan wirklich bei mir aus. Obwohl ich halt so in der Vergangenheit echt so, äh, kreativ geschrieben habe, ähm, ja Geschichten, so Kurzgeschichten auch, ne, in in
Okay. Ja, wollte ich grade sagen, du hast das doch schon mal gemacht. Also, warum denkst du denn, dass du denn, äh, ähm, überhaupt nicht kreativ bist?
Weiß da nicht, ob das wirklich dann so an dieses, ähm, Format liegt, ne? Dass man so anders strukturieren muss und vielleicht ist das neu und zu komplex momentan. Ähm, oder, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich halt so ganz viel da rein quetschen will
Mhm.
ähm, und dann kommt irgendwie nichts raus, weißt du? Ich stelle mir das so vor, als, ähm, würde das so 'ne Tür sein, ne, so 'ne d dann kommt da Kreativität durch und momentan ist es dann irgendwie so, dass da so viel durchkommen möchte, dass gar nichts durchkommt, weißt du? Ist dann irgendwie so zerquetscht.
Okay, ja. Ja, klar. Äh, also, du du das d so wie ich wenn ich das so richtig rau raus höre, dann steckt da praktisch so 'n bisschen Zwang oder Druck von dir selbst dahinter. „Ähm, okay, jetzt will ich, äh, was Kreatives machen“, ne?
Mhm. Ja, genau, weil ja. Dung Entschuldi
Und Ja, und, äh, dann, ähm da sagt man ja meistens, äh, wenn man sich so ach, ich ich ich bringe jetzt mal einfach so 'nen Vergleich, ne? Wenn man jetzt sagt: „Okay, ich gehe jetzt ins Bett und ich möchte jetzt sofort einschlafen“ und denkt daran, dann schläft man gar nicht ein. Und wenn man sich überhaupt nicht wenn man sich einfach nur ins Bett legt und denkt an gar nichts, dann schläft man sofort ein, ne? Und das ist ja vielleicht dann auch ähnlich bei der Kreavitä Kreativität. Das ist ja etwas, das man nicht unbedingt planen kann. Es wird es es kommt halt einfach dann, ähm, zu bestimmten Zeiten oder dass du grade halt irgendein Erlebnis hast, das dich praktisch dann dazu inspiriert: „Okay, jetzt jetzt kommt wir plötzlich 'ne Idee. Und, ähm, die halte ich jetzt mal fest oder schreibe mir in Notizbuch rein, weil das könnte was sein, das ich fürs Drehbuch, ähm, benutzen könnte.“
Ja, okay, das ist 'ne 'ne gute Idee. Also, das heißt, dass ich dann also nicht nur zu 'nem bestimmten Zeitpunkt, ne, sondern auch so, ähm, ja, tagsüber, nachtsüber einfach Ideen aufschreibe, ne? Verstehe ich das richtig?
Ja, also ja, also w würde ich sagen, weil, ähm, äh, s so wie ich das, ähm ähm, höre von kreativen Menschen, dass praktisch, äh, das irgendwie durch Erlebnisse inspiriert inspiriert wird oder was am Tag passiert, aber eigentlich selten, dass man sich jetzt wirklich hinsetzt und sagt: „Okay, ähm“ äh, ich ich, äh, ich sa ich sage jetzt mal nicht beim, okay mein dass jetzt, äh, 'n Musiker sich hinsetzt und sagt: „Okay, ich, ähm ich schreibe jetzt mal grad 'n Song, ne, weil da ist irgendwas schon mal vorher passiert, was diesen Song inspiriert hat meistens, ne?“ Und ich denke, vielleicht könntest du halt, ähm äh, inspiration aus deinem Tag mitnehmen und ich weiß nicht, wie das für dich am besten wird, dass du das gedanklich abhackst oder dass du es dir aufschreibst, ne, ähm, und die halt bisschen sammelst, wenn du dann Zeit hast, dass du dann praktisch, ähm, ja, vielleicht in dein Notizbuch schauen kannst und sagen: „Okay, da ist meine Idee. Ähm, da dränge ich denke ich denke ich, jetzt mal 'n bisschen mehr drüber nach und schaue, ob das, äh, 'n guter Punkt ist, äh, wo ich anfangen kann.“
Ja okay, das hört sich echt gut an. So, ähm, ja, also, was bei mir dann auch so 'n Thema ist, ne: Ich habe so 'n Onlinekurs gemacht mit 'nem Drehbiuchau Drehbuchautor, äh, von Hollywood und so. Und der meinte, dass ja, also, war auch richtig gut, ne? Deshalb also, danach habe ich mich so voll motiviert und wie gesagt, ich wollte dann so schnell wie möglich das dann alles umsetzen. Ähm, der meinte dann: „Ja, du ob du motiviert oder inspiriert bist, ist egal. Du musst dich hinsetzen und anfangen zu schreiben.“ Und das habe ich versucht, aber, ja, wie gesagt, das, ähm, hat dann bei mir wirklich nicht so funktioniert. Aber es könnte auf jeden Fall also, ist 'ne gute Idee, dass ich so mir Sachen aufschreibe und wenn ich mich dann zum Schreiben hinsetze, dass ich die dann so als Anfangspunkt benutze, ne? Also, so so ist das, ja? Ähm, das hört sich gut an. Was ich grade auch so gedacht habe vielleicht: „Ähm, also, es war ja immer so, ich konnte relativ gut diese Kurzgeschichten schreiben. Vielleicht fange ich einfach an, die so zu schreiben und dann auf, ähm, Drehbuch halt so rüber fließen und mal schauen, ob dann diese Ins anfängliche Inspiration dann da so rein fließt“, oder?
Ja, klasse. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist doch 'ne super Idee, ne? Und, ähm, dass du so 'n Kurs richtig gemacht hast halt, ähm, äh, mit, ähm, jemandem aus Hollywood. Warst du dann auch so ch ähm, in Hollywood, äh, als du das gemacht hast oder war das nur 'n Fernkurs?
Das war nur 'n Fernkurs, also so 'n Onlinekurs, der war auch nicht so lang, weißt du, also aber wie ich habe auch viele Bücher darüber gelesen und ich wollte dann irgendwann aufhören zu lernen, weißt du, das so zu studieren und einfach praktisch sein und anwenden.
Okay. Genau, verstehe, ne? Aber ich meine, man muss ja auch berücksichtigen, ähm, jeder, ähm, ist ja auf seine eigene Art und Weise kreativ. Und okay, der, äh die du hast jetzt in diesem Kurs gelernt, okay, einfach hinsetzen und, ähm, äh, los schreiben. Und das hat vielleicht für manche Menschen klappt's so, aber für dich halt, ähm, nicht, ne? Also, ich denke, es wäre vielleicht dann, ähm, schön, wenn du so deinen eigenen Weg finden könntest, ähm, wie die Kreativität halt zu dir kommt, ne? Und nicht, ähm natürlich kannst du halt, äh, dir Empfehlungen geben lassen, das hier und da mal ausprobier ausprobieren aber es gibt ja nur die nicht nur einen Weg, ne, dass du so praktisch, ähm, selbst, äh, ähm, hier und da mal probierst und dann rausf findest, was für den dich halt am besten funktioniert.
Mhm, ja, das ist echt 'ne super Idee. Ich habe dann noch mal 'ne Frage, weil ich bin mir da so ethisch nicht sicher, ne? Das ganze Thema mit der KI, ähm, manchmal fühle ich mich da so, dass ich das so ausprobieren will zum zu damit ich Ideen kreieren kann und dann auch zum Schreiben so Anstöße bekomme, ähm, aber das fühlt sich irgendwie so nach Schummeln an. Und ich weiß nicht, ob ich das benutzen soll oder oder nicht?
Mhm. Hm. Also ich meine, das müsstest du für dich selbst entscheiden, aber ich meine, wenn es nur sozusagen Brainstorming ist, ne? Dass du praktisch einfach nur 'n bisschen Ideen sammelst, ähm, fände ich eigentlich spricht nichts dagegen. Aber du musst halt schauen, wie du dich dann dabei fühlst, ne? Aber insgesamt, äh, kann es schon helfen, mal so 'n kleinen Einstieg zu finden, ne? Wenn du jetzt wirklich da total, ähm, vorm leeren Blatt sitzt, wie du sagtest, ne? Dann würde wär's da vielleicht richtig wär's das vielleicht das Richtige, dir 'n Anstoß zu geben.
Okay, ja, das ist 'ne das ist wirklich 'ne super Idee. Ich werde das auf jeden Fall heute alles umsetzen und, ähm, ja, also ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel klarer. Se sehr schön, ja, herzlichen Dank. Dankeschön.
Okay, das freut mich, ne? Dann viel Spaß, ne? Und g viel Erfolg.
Danke.